Actually, may time na naiinis talaga ako kasi may nangyari kasi na sumama ako, sa
Oo.
ah birthdes birthday celebration ng pamangkin nila. Tapos may ibang tao pa dun eh, um, ang kasama ay yung kapatid at asawa ng hipag nila.
Okey. Okey, mm.
Tapos, nakita nilang sweet kami ng partner ko. Tapos itong kapatid niyang babaeng pangatlo ay bigla nag sabi na, "Ay may ikukwento pala ako sayo," tas sa tawa siya ng tawa. "Sinabi 'to sa'kin ni ano," nung kapatid niya raw yung partner ko. Sabi, "Alam mo, sabi niya, ayaw niya na raw magpapa-gas up dun sa ano, kasi, yung cashier dun, dun pa nagpapa-cute sa kanya baka raw kasi makapangasawa siya ulit". Tas ako naman.
Alright, oo. Mm. Mm. Hmm. <laughs> Okey, oo.
Talagang binara ko, binara ko talaga siya sabi ko, "My God" sabi ko, "My God ate, maghahanap pa siya ng iba, if sa'min pa lang nga nahihirapan na siyang ibigay yung pangangailangan kasi palaging, walang pera kasi palagi mo raw hinihiram yung ano kita niya." Hindi siya nakapagsalita, kasi binara ko talaga, oo. Eh, nandun yung kapatid nung ano nung hipag nila na sinasabing na na kasi yung pa yung kapatid niyang yun eh, nakaaway niya rin yung isang hipag niya. So so ako
Oh, nagulat siya ha, mm. Talaga. Uh-uh. Okey. Nagkatinginan na lang kayo.
Oo. So, ako kasi kung dati pangiti-ngiti lang sa mga jokes nilang ganun, talagang ngayon, okey lang kaya kong lumaban, ganon ako. Kaya yun yung ayaw ko talaga na, ayaw ko talaga na sumama kasi kilala ko ang bibig ko eh, 'pag ako nagsasalita wala ring preno. Kumbaga oo, wala ring kontrol. Kumbaga, ako, um
Mm. Hmm, I see. <laughs> Walang kontrol, oo.